Э, расскажи, пожалуйста, как ты создаёшь уютное личное пространство дома?
Мгм. Для меня на самом деле это очень важно, потому что я люблю вот всё, чтобы было уютно, красиво. Для меня важен и свет, то есть мне нужен такой неяркий, я не люблю вот такие лампы желтые, когда светят прямо в глаза,- не люблю. У меня, кстати, свечи есть, я такой, э, романтичный чуть-чуть человек. Я люблю, например, когда мы ужинаем с молодым человеком, свечки поставить, что-то такое красивое сделать. Сейчас, например, перед Новым годом, скоро я уже жду, что я буду оформлять вот, э, дом в таких, э, рождественских, эм, всяких украшениях.
О, как интересно! Тонах, да, вот. Мгм. Очень красиво! А, допустим, запахи имеют, э, место вот в твоей жизни? Вот тебе нравится, допустим, там, вот, знаешь, бывают такие, если вот инвестировать, э, ну, не особо большую сумму денег, но всё-таки не самый дешевый вариант, да, купить, то что-то посередине можно как бы, м, вот обрести хорошие духи для, э, дома. Да, вот, ну, эти ароматы, когда вот палочки, да, вставляешь, вот те вот этот аромат, и он веется вот везде там по по комнатам, да. Вот ты такое практикуешь или нет? Или у тебя как-то запахом, ну, он не обязательно важен, может, у тебя наоборот запах раздражает, может, просто открываешь окно, чтобы проверить проветрить всё, и тебе этот запах не нужен, или ты используешь. Вот интересно.
Мгм. Кстати, у меня временами как-то такое бывает, что я люблю запахи, и мне нравятся запахи какие-то вот ванильное, что-то такое сладкое, а иногда а они меня, э, ну, надоедают, наверное, начинают раздражать. И действительно, я люблю окно открыть, и вот свежесть улицы мне нравится. Действительно, так и есть. Иногда вот эти свечи надоедают. Ну, свечи у меня всегда есть, но в основном онь они у меня обычные, а иногда я покупаю с запахом ванили.
Ваниль нравится, да? Круто. Мгм. А вот, допустим, это этот запах ванили, он может быть, э, а, даже вот в каждой комнате, или, допустим, если этот туалет, э, в туалете, наверно, будет другой запах, да. Вот, может, какой-то освежитель воздуха или еще что-то, вот интересно, вот это везде один и тот же запах у тебя вот должен быть, если он у тебя есть, да, куплен? Мгм.
Мгм. Нет, в гостиной он у меня только. А в туалете действительно там какой-то освежитель воздуха из серии "Цитрусы" или что-то такое, "Морозная свежесть".
<chuckles> Ваниль не подходит, э, в туале <chuckles>
Да, но в туалете там всё у нас есть как вытяжка, которая она так сильно, эм, всё засасывает, вот. Я, кстати, не люблю такие запахи, вот, э, когда, м, ты что-то моешь, например, на кухне там, и постоянно они используют же вот такие вот какие-то лимон, там что-то свежесть, э, хлорки запах я вообще ненавижу! Ой, ужас какой-то! Как вспомню, меня прям передрагивает всё тело от этих запахов.
Мгм. А, ну да, слишком много химии уже тогда, и как-то не особо хорошо, да, психологически и физически и во всех пониманиях. Да, ну конечно, да, это можно понять. Вот смотри, допустим, вот что у тебя обязательно должно быть дома, да, чтобы создаё создавала уют, в зави допустим, независимость от праздников, просто в принципе, да, постоянно, и чего вообще не должно быть? Допустим, может, каких-то людей это увлекает, вот им это нравится, и как будто им создают уют, но тебе, допустим, не создает, э, какая-то вещь уют, и ты не понимаешь в принципе, как люди могут, <chuckles> э, ну, трактировать это как уют. И, допустим, ну, у тебя этой вещи никогда в жизни, допустим, не будет дома.
М. М. Мне, например
Либо она не ассоциируется с и уютом, допустим.
Мне, например, вот, э, не нравится бардак какой-то, я вообще не люблю. У меня, например, есть одно место, гардеробная, вот там вот у меня небольшой хаос, так можно сказать, то есть все вещи как-то, у меня нету такого, что там всё по цветам, всё красиво, у меня немножечко такой творческий беспорядок. А вот во всём доме мне не нравится, когда, например, э, что-то там лежит на столе или где-то раскидано, или какой-то бардак, я этого вообще не понимаю, не люблю.
Ну, конечно же, такое, наверно, <chuckles> э, чувство неприятное, да, везде грязно, везде как будто вот, ну, куда пройти, везде всё валяется, да? Как будто хочется всё-таки такой свободы вокруг, да, вот, свободы в пространстве, да, чтоб можно было ходить, чувствовать, что всё вкусно пахнет, всё чисто, да. Шось-таки противно, ага.
Да. Мгм. Да. А я, кстати, знаешь еще, что не люблю? Вот у некоторых бывают животные, и дома пахнет животными, вот это я вообще не люблю!
Ай, да-да-да, я знаю, в чём ты говоришь, знаю. А ты думаешь, как, э, от этого можно избавиться? Может, у тебя есть животные или у тебя нет? Может, ты, а, вот у кого-то была, у кого есть животные, но они как-то умеют с ними справляться, и вот запаха их нету?
Ой. Вот я, кстати, не знаю, потому что у моего молодого человека, у родственников, у него животные, там всегда пахнет. Мне кажется, нужно просто прибираться, наверное, часто, я даже не знаю, у меня их нет. Вот мой молодой человек очень хочет животнов животных завести, 2 кошки он хочет. Я говорю: "Нет, давай повременим!" Отговариваю его. Я из-за запаха вот этого не хочу, мне не нравится. Я не знаю, как это.
Наверно, ещё вот э, да, ещё может быть, допустим, э, там, э, шерсть, да, тоже неприятно. Мгм.
Да! Я шерсть тоже не люблю. А иногда еще придешь вот к родственникам, и у них какие-то вот эти игрушки там на полу валяются, какие-то мячики. То есть ты прямо идешь, чуть не запинаешься, то есть, наверно, животные играют с этими игрушками. Они ничего не прибирают. То есть постоянно что-то на полу валяется, я этого вообще не люблю. Мне кажется, это даже небезопасно, можно споткнуться, упасть, там, не знаю. Почему они так делают?
Да, кстати, у меня вот солидарное мнение с тобой. А, потому что, допустим, я не говорю, что я не люблю животных, но вот я пока что это у меня больше связано, может, э, с свободой, да, в том, что я хочу быть независима, э, путешествовать, куда я хочу. Да, вот, э, потому что, когда животные есть, надо вот, э, кому-то оставлять, если кому-то не оставлять, э, ну, нету кому оставлять, надо очень большие деньги иметь. Чтобы, да, ты уже за себя много платишь, чтобы куда-то поездить, допустим, а, ну, куда-то, да, а еще за животных. Поэтому я тебя понимаю. А из-за запаха это, м, вообще вот такой вот. Ну, до меня, допустим, вот это как бы не доходит запах, да. Мне больше вот раздражает шерсть, вот, да. Да, у знакомых есть животные, вот ты приходишь, и, хорошо, если они такие чистые, и правильно убираться, да, какая там вот. Допустим, такая миниатюрная собачка. Ну, бывает такое, что так везде грязно, да, и тем более тоже тоже какое-то существо, оно же может и болеть, и еще что-то, да. И вот, ну, постоянно, да, вот как будто шерсть, животные, ну, не знаю, мне это как-то тоже, а, это ассоциация с грязью. Как-то вот так, наверно.
Мгм. Мгм. Мгм. У меня тоже. И я еще ненавижу пыль, пыль мне тоже не нравится. Вот бывает такое, что кажется, вроде бы, особенно когда темно, ее не видно, а потом там, э, что-то потрогаешь у кого-нибудь, и вся рука в пыли. Я думаю: "О боже!" Тоже такое ощущение какой-то грязи, я вот тоже не люблю. Запахи, пыль, шерсть- э, ой! Нет, нет, нет, ужасно!
Мгм. Мгм. Ну да, это можно понять на самом деле. И всё-таки вот, ну не знаю, вот есть такие люди на самом деле, которым вот как будто, ну вот даже не знаю. Вот как ты думаешь? Вот вот мне интересно твое мнение: как ты думаешь, вот тем людям, которым вон нравятся животные, вот им как будто, ну, там, может, нравится животное из-за каких-то там личных причин, да, вот? Ну, допустим, вот почему вот иногда вот люди как-то не умеют убираться, вот, или они просто, ну, как-то привыкли в хой-то грязи жить, либо им там без разницы там? Главное, чтобы животное, животное, да, там там везде грязно, как бы им без разницы. Как ты думаешь, в чём может быть причина, что они так, э, себя ведут и им не так важна уборка?
Я не знаю, может быть, они привыкли или им им неважно это, я даже не понимаю, потому что я, например, у молодого человека спрашивала, говорю: "Почему у твоих родственников всегда так?" Он говорит: "Да всё нормально, успокойся". То есть я не знаю, может быть, у них так принято. Я вот даже помню, что мы пришли 1 раз, и был какой-то праздник, мне кажется, й ну, неважно, что там было, может, даже Рождество, Рождество, наверное. И там был стол, и какие-то стояли закуски. А у его, э, у его матери, получается, было 4 или 5 кошек и 1 собака. И потом мы сели, а стол был низкий, и эти все кошки стали прыгать на стол, собака тоже, они как с ум с ума сошли, стали просить эту еду! Я говорю: "Уберите этих кошек со стола!" Ну, для меня это вообще! Это же не мои животные! То есть они с улицы зашли, тут тарелки стоят, они чуть не в моей тарелке уже сидят. Я там говорю: "Всё, я и есть ничего у вас не буду, всё, спасибо!" Вот, я не знаю, они как будто бы даже их и не обучают.
Что мы? Они отреагировали. Вот интересно, всё-таки я сижу ненормально как бы. Но вот что там ещё животные внизу, там, допустим, 1, э, вот 1 животное, либо там может 2, но как бы они там где-то лежат, там где-то, да, вот где-то там, ну, какая там разница. Но те, которые такие вот, э, как будто, ну такие противные, которые даже вот реально лезут, даже не про самих животных, а потому что люди не умеют их, э, как бы, ну, приучивать, да, неправильно приучивать, как бы им без разницы. Ну пусть прыгают где, ну, куда хотят, а мне вот так противно, мне постоянно должно быть всё как будто вот, ну, чисто вот, я тоже ненавижу, когда вот м м, везде шерсть, везде там как будто вот
Мгм. Мгм. Да, дак они чуть не в миске там, в твоей в тарелке сидят! Я тоже говорю: "Да уберите!" А мне сначала как-то было, э, стыдно сказать, но я думаю, вдруг люди, э, обидятся действительно. Такая молодому человеку говорю: "Убери, убери их!" А мы их на пол, они снова прыгают, мы их на пол, и мне так неуютно, некомфортно там было. Я думаю: "О Боже, какой ужас!" Что здесь вообще за цирк какой-то, зоопарк?
Вот смотри, хорошо, а ты, допустим, вот его спрашивала вот, ну, про то, что вот его родители вот так-то, ну, ни к ну, как-то им без разницы, да. Но, допустим, хорошо, это ещё вот там грязь не грязь, но то, что он на стол прыгает там, ну, как бы не было объяснения, как бы вот твоего молодого человека ть не раздражало?
Ну, он говорит, что ничего не будет, они все чистые, успокойся. То есть о для него это как будто бы нормально. То есть, э, они, видимо, э, не приучают животных, я не знаю. Он говорит, что они даже с ней спят в одной кровати, спали в одной кровати, то есть они их целуют там. Я вот такого вообще, честно говоря, не понимаю, чтобы там целовать животное, спать в одной кровати, причём животные эти, которые ходят на улицу, я вообще не понимаю, честно говоря.
Ну, такое себе, да. Ну, я слышала, что люди выбирают животных, потому что с ними легче справиться, нежели с людьми. Потому что у людей, э, к они вот мне говорили, что, э, животное тебя не обидит, животное постоянно будет солидарно с тобой, даже если ты его обидишь. Но тем не менее как будто отказываются от от, ну, сложных ситуаций в жизни, да. И вот чаще всего т такие вот, э, м, ну, людям, которым сложно в жизни, чаще всего они берут животных, потому что как-то легче с ними, а, ну, обходиться. Они вроде бы ф всегда рады тебя видеть, да. А вот люди могут там и, э, там что-то вот, э, напакостить, да, и что-то нравится, что-то не нравится,. Э, у них, э, мозг вроде бы ранен, э, с детьми, да. Как бы и те не понимают ничего, и те не понимать ничего. А вот у нас всё-таки мозг более развит, да, и мы, э, более <chuckles> мо мо можем поступать неправильно. Поэтому некоторые люди, поэтому, наверное, выбирают животных. Но то, что выбирают и не умеют убираться,- это какой-то ужас. Мне кажется, это уюта, ну, никакого не создаёт, вот это уюта вообще никакого не создаёт дома. Вот это, наверно, да. <chuckles> Вот как ты думаешь, сколько ты ещё будешь Мгм.
Мгм. Мгм. Дак, я говорю, что да, вот это ужасно! Я тоже говорила постоянно, какой уют! Говорю, какие праздники! Я даже в говорила, что давайте закроем дверь, и пусть они сидят там в коридоре! Так они на меня так посмотрели, что чуть ли не мне нужно уйти, а животные останутся. То есть вообще люди меня не поняли, а потом я и вообще перестала что-то говорить и комментировать. Думаю, живите, как хотите. Для меня это странно, но что я поделаю, если я
Да, кстати, вот странно: вот один человек встаёт, э, с с, э, с номера 6, да, со стороны, а другой- с 9, и друг друга, ну, не понимают, да. Как будто вот, ну, даже не хо не хотят понять. Вот как бы, и вот мне всегда, вот мне даже вот самой всегда было интересно, что вот у этих людей в голове. Вот что вот, ну, я не понимаю. Как бы я могу с их стороны, в принципе, посмотреть, вот почему они так могут поступать. А они как будто просто вот так вот, ну, мыслят как-то вот так вот по-однакому, да. А не по-всякому, не могут вот по подумать на самом деле, почему так, не почему не так. На самом деле это очень странно, да. Вот, м м. Мгм.
Мгм. Мгм. Так и есть. А я, кстати, на самом деле такой человек. Вот если ко мне приходят гости, и не важно, что им нужно и что они спрашивают, я, например, всегда хочу, чтобы они себя чувствовали комфортно и уютно. Если бы у меня были какие-то животные, я бы спокойно их там в коридоре заперла, ну, попросил человек, что мне от этого будет? Ничего. Например, также приходят его родственники, которые курят, а я, например, не курю. Ну, что я им скажу? Не курите теперь 5 там часов, которые вы у меня сидите. Я говорю: "Пожалуйста, выходите на балкон". То есть они спокойно всегда можно как-то из ситуации выйти, и я всегда, э, всех слушаю.
Ну, уютно, да. Мгм. Да, да, да. Они просто на тебя так посмотрели и ничего даже не сказали, да? Вот, а ты не повторила там, вот там, что вы на меня смотрите, как бы, мы за столом, да, вот, животные- это животные всё-таки. Вот, ты как-то ни не пыталась с ними спорить, или они так посмотрели, ничего не сказав, и ты уже поняла, что там смысла спорить нету? <chuckles>
Мгм. Дак да, да к там ещё праздник, я-то просто такой человек, я-то всех выслушаю и всегда помогу, и чем смогу. А меня, получается, так проигнорировали, и мне действительно кажется, что они даже не поняли. То есть они так на меня посмотрели из серии: да что ты там вообще говоришь? Что за чушь! Вот, э Вот так вот. Я себя как-то почувствовала дискомфортно. Думаю, ладно, не буду ругаться, не буду там портить праздник, просто пересижу, потерплю.
Мгм. Ну да, на самом деле. <chuckles> Я, в принципе, <chuckles> тоже людей, которые вот любят очень животных. Я их не то чтобы не я то чтобы не люблю животных, мне они нравятся. Но мне как-то хочется иногда какой-то фиксации на человеке. Вот меня раздражает, когда люди про животных, про животных, а ты хочешь про что-то другое поговорить, они просто про животных, про животных, это так раздражает на самом деле. Да и вот эта грязь от них никакого уюта не создаёт, поэтому вот, как ты сказала, что ты стараешься его отговаривать, да, <chuckles> чтобы не было вот этой грязи.
Да-да-да, я отговариваю, но деликатно всегда. Не хочу никого обижать, зачем? Спасибо тебе большое за разговор, было очень интересно с тобой пообщаться.
Правильно, правильно надо понимать, конечно. Да. Спасибо тебе тоже, да. Удачи, до встречи и, главное, чистоты, чистоты и уюта дома. <laughs>